Ah, evet, ya, am işte, ilgisizlikten ya da, ımm, nasıl desem hep teknolojiye bağlı diyorum bir şeyi konuşunca ama birazcık ilgisizlik ve hız çağının etkisinden dolayı bazı yemeklerin unutulduğunu da düşünüyorum ben. Iıı evet, evet, k hı, az o da çok insanların damak zevki de çok evrimleşti bu arada. Hani, gerçekten mesela ben annemden daha çok acı yiyebiliyorum gibi, böyle, çünkü biz daha çok yiye hani, böyle, e başka mutfakları deneyeceğim diye sürekli ne bileyim Asya mutfağı, o mutfağı; acıya bir tık daha çok alıştım. Tabii bizde de acı var ama bizde tatlı acı durumu var ya her zaman. Eee, onlarınki de acı. Yiyorsun, ağzın yanıyor sadece. <chuckles> Yani, o yüzden, eee, bu gençler gençler, yani, bizim gibi ı bu tarifleri yeniden keşfetmeye çalıştığını düşünüyorum. Sadece kendimize uyarlamaya ç
Olabilir. Kesinlikle, ve çok evrimleşti bence. Doğru. Evet, evet. Aynen. Onlarınki çok farklı. Ay Yanmaya başlıyorsun, evet. Hı hı. Evet, iii, kendi, iii, neslimize biraz daha, hani, renk katarak uydurmaya çalışıyoruz bence de ama, yani, ben mesela gelecekte bu böyle ana, hani, çok, ııı, normal olan gıdaların, eee, yiyeceklerin kaybolacağını düşünmüyorum ama, eee, değişime uğrayabilir, farklı şeylere, eee, türeyebilir.
çalışıyoruz bir arada. Evet. Evet. Hı hı. Evet. A, evet! Hı hı, kesinlikle.